Fíjate que últimamente, pues, he estado un poquito como indeciso como sin saber qué hacer, ¿no? Te cuento un poquito. Lo que pasa es que yo tenía yo tenía 2 trabajos primero. Entonces, no no me eran suficientes, porque no me alcanzaba para sacar todas mis responsabilidades financieras. Entonces, después lo que hice, fue que me empecé a hacer de trabajos, y llegué a tener hasta 5 al mismo tiempo. Entonces, como que, híjole, yo quería abarcar todo lo que podía, pero no podía, no me sabía organizar, este, me iba a uno, pero descuidaba el otro, y, por ejemplo, en el que más me pagaban, lo descuidaba, porque me iba a trabajar a una fábrica que me pagaba 3 veces menos que lo que ganaba acá. O sea, que como que no es no no estaba como que pensando bien, ¿no? Entonces, decidí que era mejor dejar ir a alguna algunos proyectos, algunos trabajos, porque, la verdad, me estaba abrumando de más, ¿no? Entonces, eh, haz de cuenta que yo, por ejemplo, el lunes trabajaba yo yo trabajaba, mm, 5 diferentes lados, entonces
Okey. Okey. Okey. Ujú. Claro. Ujú.
un trabajo era toda la semana. El lunes el lunes y martes trabajaba en una empresa, eh, de miércoles a viernes trabajaba en otra empresa, ¿sabes? Y luego en las noches lo ocupaba para trabajar en otra empresa, y aparte tenía un un un un proyecto con mis amigos de música. Entonces, también era ensayar y los fines de semana tocar, ¿no? Entonces, como que ya me sentía bastante estresado, entonces, dejé ir 2 proyectos. Dije: "No, ya. Necesito dejar la fábrica y el proyecto que tenía de lunes y martes". Dije: "No". Que eran los que más me estresaban ¿no?, los dejé ir. Y ahorita, pues, ya me quedé con 3, me quedé nada más con 3 trabajos y lo de la lo de la música, pero ese no no le veo mayor problema, porque nada más son los fines de semana. Entonces, ahorita no sé cómo hacer una rutina para poder yo tener un hábito de productividad, porque siempre y constantemente, me estoy peleando conmigo mismo de que: "Ay, ¿y con qué empresa trabajo? ¿Y con qué empresa trabajo? ¿Y y mañana? ¿Y cómo le hago? Y y a ver, 2 horas aquí, 2 horas acá". Entonces, como que no me está gustando esa manera y, pues, por eso acudí a ti a ver si tendrías algún algún consejo sobre cómo poderme administrar mejor.
Sí. Claro. Ujú. Sí, claro que sí, eh, digo, es totalmente normal cuando no tienes como un un trabajo, digamos, em, que que tenga un horario establecido, ¿no? Entonces, eh, pero pero claro que sí, nada más déjame como saber algunos datos importantes para poderte dar, digamos, el consejo, pues, más adecuado, ¿no?, eh, por ejemplo, ¿cuál e cuál es la meta que tienes, em, principalmente, con la productividad? O sea, ¿qué es lo que que pretendes obtener?
Claro, ujú. Pues, bueno, aparte de lo de de lo de, pues, dinero, obviamente, o sea, mientras más yo productivo sea, digamos que, en el lugar donde trabajo, pues, digamos que es más como a destajo, ¿no? Te voy a contar de las 3 compañías. El primero, pues, es como a destajo, lo que hagas es lo que ganas. En la segunda es, también igual, por minuto, lo que ganas es lo que haces es lo que ganas, ¿no? La tercera, pues, es por por hora, pero esa me paga cada mes. La verdad es que esa, en mi lista de prioridades, la pongo hasta el último porque digo: "No quiero ponerme ahorita a trabajar tanto, si voy a tener si voy a ese dinero lo voy a ver hasta dentro de 2 meses o hasta dentro de un mes". Entonces, como que siento que yo necesito estar produciendo, produciendo, produciendo para estar generando, pues, tener una liquidez más inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto, aparte de dinero? Pues, bueno, tener liquidez inmediata. Es lo que es lo que yo estoy interesado, ¿no? Despertarme temprano, acabar temprano, porque esa esa es la otra esa es la otra, que me aviento todo el santo día trabajando, de verdad, ¿no?, por ejemplo, en estos últimos 3 días, yo dije, el lunes: "Me voy a apurar desde tempranito y", ¿cuál? O sea, empecé a las 10:00 de la mañana, terminé 11:00 de la noche. Y y frito del cerebro. Ayer martes, dije: "A ver, le voy a dar sin parar sin parar y, máximo a las 5:00 ya habré terminado". Bueno, pues, otra vez me dieron las 11:00 ¿no? Eh, hoy me levanto más temprano y digo: "Bueno, hoy le voy a dar desde más temprano, sin parar, sin parar, sin parar y a ver a qué horas termino". Entonces, como que me cuesta mucho me cuesta mucho poder, este, mm, como que hace eh, ah, ¿cómo te explicaré? Como que poder ser muy productivo, porque también existen las las, ¿cómo se llama? Las las las distracciones. De repente, ando trabajando y luego me di me doy cuenta que tengo el error de tener la tele prendida en todo momento.
Ujú. Sí. Ah, okey. Claro. Ujú. Ujú. Claro. Mm. Okey. Claro. Ya.
Entonces, pues, que ponga una serie, que ponga un video, que esté el fútbol. Entonces, ahí ya perdí 15 minutos y digo: "No, vamos a chambear otra vez". Entonces, como o o luego que agarro el teléfono entre un proyecto y otro, y ahí estoy viendo el teléfono, los reels, ¿no?, y digo: "Ay, no, no, no". Entonces, siento que también tiene mucho que ver eso.
Claro. Oye, ¿y qué horario tienes disponible cada día?, o sea, eh, ¿tú lo pones o tienes un, eh, o la empresa te pone algún horario?
No, soy totalmente freelance, yo hago puros proyectos freelance, no me gusta estar bajo ningún ningún tipo de horario, este, más bien, yo me lo establezco a mí, basado en las necesidades y basado en las obligaciones que tengo, ¿no? Por ejemplo, te cuento, yo tengo yo tengo un hijo al que me encanta ir a ver y pasar tiempo con él. Entonces, por ejemplo, mi horario es, ¿sabes que?, yo voy a trabajar todos los días, todos los días, desde las 0 horas hasta las 5 de la tarde. Es como que mi ventana. Obviamente, duermo y demás. Entonces ya que me levanto a las 7 de la mañana. Entonces, vamos a suponer, 7 de la mañana a 5 de la tarde, es como que mi horario en el que tengo que acabar lo que sea que quise acabar, tengo que acabar en ese horario, porque a partir de las 5, es tiempo de mi hijo.
Okey. Ujú. Okey. Ya. Okey. Y digamos que de las 7 a las 5, o sea, eh, 10 horas de trabajo.
Claro.
Okey, vale.
Pero, no todas las trabajo. <laughs> Ese es es mi problema.
<chuckles> No, no, eso es lo que vamos a encontrar, el equilibrio. <chuckles> Okey, de esas, eh bueno, eh, planeando más o menos, o sea, eh, ¿sí o sí tienes es solo esas 10 horas o quieres implementar otras más?
Exacto. No, sí o sí, son esas 10 horas. Claro que hay, por ejemplo, eh, más horas a las cuales puedo yo acceder. Por ejemplo, mira, te cuento. Eh, yo a las 5 ¿no? Entonces, me voy con mi hijo, vamos a comer, vamos por el helado, vamos a jugar fútbol y a lo mejor regresamos aquí a las, ¿qué te late?, 8 de la noche ¿no? Entonces, cuando llegamos, tengo esa ansiedad de que, híjole, puedo seguir produciendo. No me siento mal con él, porque ya salimos, ya comimos, ya demás. Exacto. Entonces, ya cuando él llega, me dice: "Ay, papá, este, me voy a acostar tantito, ¿me prestas tu cel para jugar?". "Ah, sí, hijo". Entonces, cuando él se va con el teléfono a jugar, que tiene ya su horario de jugar con sus amigos en línea, entonces, yo digo: "Híjole, deja, aprovecho". Como quiera, yo lo entrego hasta las 10, 10 y media con su mamá. Entonces, tengo esas 2 horas en las cuales le puedo pegar a gusto. Y como ya vengo de haberme despejado, ya vengo de haber sacado todo el estrés, pues, llego con toda la pila, ¿no? Y bueno, ya lo llevo con su mamá y regresando, le pego otra vez de las 11 de la noche a la una de la mañana.
Ujú. Okey. Claro. Calidad de tiempo. Ajá. Ujú. Claro. Claro. Okey, entiendo. Mm, pues, mira, lo que me gustaría como, eh, dejarte ver es es justo esto, ¿no?, el el horario que realmente tienes disponible, y sobre el cual po eh, puedes establecer, eh, pues tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, si vas a empezar a las 7 de la mañana, yo te recomendaría, no sé, levantarte a lo mejor 1 hora antes para que desayunes, em, hagas como todo este este esta actividad previa, para que a las 7 de la mañana, digamos que te estés sentando realmente a trabajar, ¿no?, em, posiblemente, eh, podría recomendarte a lo mejor, eh, dividirlo por bloques, ¿no?, a lo mejor de 2 horas con un con un, este, descanso, no sé, de 10, 15 minutos y otras 2 horas, 10, 15 minutos y así, ¿no? ¿Para qué?, para que justo estos distractores que bien mencionas entre el teléfono, la televisión, las llamadas, la eh, digamos que lo juntes en esos 15 minutos, refresques tu mente, descanse un poco y vuelvas a darle con todo, ¿no?, eh, estas otras 2 horas, pero realmente, que sea como enfocado, ¿no? Y entonces, así que ah, digamos que ya fueron 8 horas productivas, este, o 9 horas productivas, pero no seguidas y sin descanso o con estas, eh, intermitencias o distractores de de las redes sociales, de la televisión, de todo esto, ¿no?, eh, y creo que pudiera funcionarte, eh, perfecto, eh, igual plasmarlo, ¿no?, eh, no sé si si lo vas a ir combinando, a lo mejor las 2 primeras horas con una empresa, las 2 segundas horas con la otra y así, eh, ir ir como priorizando cuál es, y y realmente como, investigar cuál es la que te va a dejar, eh, digamos que mayor dinero, que es la prioridad número 1 y de ahí, em, pues, ir completándole con la segunda opción, ¿no?, y así sucesivamente. Y ya obviamente, si tienes, em, si si cubres, no sé, a lo mejor es estaría, eh, bien comentarte que puedes establecer como cuántas horas tienes que cubrir con cada empresa a la semana, ¿no?, y justo irlas acomodando para que, eh, puedas, eh, planear un poco mejor con tiempo y con estos descansos que que también son importantes, ¿no?
Okey. Oye, sí. Claro, oye Claro. Cierto, oye Fíjate que me gustó mucho esa esa parte que comentas, no me había puesto a pensar, o sea, a veces, lo que quiero hacer es como que todo de golpe, todo de golpe, todo de golpe, y y y no y no hago esto que dices o me estreso porque digo: "Híjole, no acabo, no acabo". Pero tienes toda la razón, o sea, a lo mejor, échale 2 horas, todo lo que puedas, y descansas 15 minutos, y después de esos 15 minutos en lo que te estiras, eh, sentadillas, algo para que también el cuerpo se esté moviendo, regresas. Tienes toda la razón, me parece que eso no lo había hecho y y me estaba estresando, además por querer hacer todo a la vez. Me gustó también mucho ese consejo que me das de de poder establecer como que como que horarios más bien como como, mm, empezar a a po a poner prioridades, es decir, a ver qué empresa me paga más, versus el agotamiento que me causa, ¿verdad?, hacer como ese balance y poderlas ir, este, pues sí, ahora sí que poniendo en lista, ¿no?, en orden de que con cuál voy a trabajar primero. Incluso, igual, también si termino temprano, podría hacerme un espacio para tra para trabajar en alguna de las otras 2 empresas y así no estar con que: "Híjole no he trabajado en esta, no he trabajado en esta", y empezar a crearme lo que es una disciplina, una rutina de decir: "Ah, bueno, hoy me toca esta, ¿no?", y respetarla, por supuesto. Me gustó mucho, mucho, mucho esa esa esa manera de abordarlo. De verdad te agradezco mucho.
Exacto. Exacto. Claro. Exacto. Exacto. No, al contrario, espero que te funcione y bueno, la la idea es justo priorizar y ser más productivo, em, i identificando este este tipo de prioridades.
Así, justamente es. Te agradezco mucho, de verdad, primero que nada, por por haberme escuchado, ¿verdad? Segundo, pues, por estos buenos consejos, estas recomendaciones que seguramente me van a servir mucho. Muchísimas gracias, de verdad.
Al contrario. Excelente día.
Muchísimas gracias.